Là je suis, heu, dans une situation qui est pas hyper confortable, hem, en gros, heu, j'ai emménagé il y a pas très longtemps dans dans ma maison actuelle, heu et heu, c'est une maison qui se chauffe, heu, alors c'est pas au fioul, mais c'est une cuve de de gaz liquéfié, hem et heu, en gros, bah, là, c'est l'hiver. Il fait froid, du coup on se chauffe, donc le chauffage, l'eau chaude, heu et heu, la les le gaz de cuisson, on va dire, tu vois, les plaques de cuisson, heu, tout ça ça marche au gaz, heu, donc, le gaz qui n'est pas du gaz de ville mais le gaz qui est fourni par cette cette cuve, heu, qu'on a dans notre jardin et heu, et en gros, on l'a on doit la remplir, là, parce qu'elle est très basse, heu et c'est-à-dire qu'on va la remplir, heu, la semaine prochaine. On a pris rendez-vous avec, heu, avec Butagaz, là, pour qu'ils viennent, heu, la remplir et, heu, bah, le remplissage, il coûte 1 800 €, heu et c'est pas du tout une dépense qu'on avait prévue, heu, c'est-à-dire qu'on vient d'emménager, on avait des on a eu des dépenses liées à l'emménagement, tu vois. Bon, c'était, heu, c'était un petit peu short niveau budget mais on s'en est sortis et là, par contre, bah, 1 800 € à sortir d'un coup, alors que c'était pas du tout prévu, heu, c'est un petit peu compliqué sur le budget, heu, mensuel, quoi.
D'accord. Je vois. D'accord. D'accord. Ouais, effectivement, heu, c'est c'est quelque chose de d'énorme par rapport à ce que tu tu m'as dit. Effectivement, ça peut paraître, heu, une énorme somme. Surtout si vous en avez besoin pour l'hiver. En plus, ouais et l'hiver, on est en plein dedans. Il commence à se faire de plus en plus froid. Donc effectivement, je comprends, un petit peu, ton ton désarroi et ton inquiétude par rapport à ça. La question que que que j'aurais aimé te poser, c'est, heu, hem, quand vous quand vous l'avez su, en fait, finalement, avec, heu heu, avec tout ce que tout ce que tout ce que vous avez, heu, hem, ce que vous avez fait, est ce que, heu heu, vous avez p essayé de trouver, peut-être, des alternatives? Enfin, tu vois, est ce que, heu, enfin, comment comment ça s'est passé, en fait, quand vous l'avez appris? Heu, est ce que c'était un mail? Est ce que c'était, heu heu, là, ils sont venus directement en vous le disant et vous avez pas su a accepter ou pas? Comment ça s'est passé un petit peu?
Ouais, c'est ça. Mmh mh. Heu bah, en gros, au moment où on a fait les visites, heu, l'agent immobilier nous a prévenus que, voilà, c'était une cuve, que c'était à remplir nous-mêmes, enfin, que c'était à remplir nous-mêmes, que c il fallait se mettre d'accord avec, heu, Butagaz qui est, heu, le l'entité qui gère la cuve, heu, pour les remplissages, heu, qu'il fallait les contacter une fois que la cuve était en dessous de 20 % et heu et voilà, en gros et que ça coûtait cher. On le savait. On savait pas combien mais on savait que ça coûtait cher et heu, ben, en gros, on a on on n'a pas trop surveillé la jauge. Je crois que quand on est arrivés, on était à plus ou moins à 40 % et heu, ben, les 40 % se sont quasiment, mmh, in intégralement, heu, vaporisés, littéralement. Hem et c'est-à-dire, heu, bah, qu'il y a on on on surveillait pas trop la la jauge et heu, il y a 1 semaine, on s'est rendus compte qu'on était plus qu'à 10 %. Heu donc que c'était vraiment urgent de faire le remplissage. Hem et niveau alternatives, heu bah, alors, je veux dire avoir de l'eau chaude, heu, c'est, pour moi, en tout cas, c'est non discutable, pareil, avoir du gaz pour, heu, les plaques, heu, de cuisson. C'est indispensable, heu, bon, voilà, pour, heu, pour manger et se doucher, quoi, qui sont, quand même, des des besoins assez basiques. Hem et après pour le chauffage, hem, pour le chauffage, c'est un peu particulier parce qu'en gros, le chauffage, c'est ce qui consomme le plus. Heu, ça consomme presque 1 % par jour, où on allume le chauffage.
D'accord. Je vois. D'accord. Tout à fait. Je vois.
Heu, on a la chance de vivre dans une région où il fait très chaud. Heu donc heu, l'hiver ne dure pas très longtemps. Ça, c'est cool. Heu et aussi, il y avait un problème, c'est que les précédents locataires n'avaient pas du tout allumé le chauffage pendant, heu, toute la période où ils étaient là. Ce qui fait qu'il y avait énormément d'humidité qui s'était accumulée dans la maison et notamment dans les murs. Donc quand on est arrivés, il faisait dès qu'il a fait froid, il faisait mais froid, humide, heu, tu vois? Dès que tu faisais, heu, chauffer de l'eau, tu avais, heu, de la condensation dans la pièce, c'était horrible et ce qui fait qu'on a été obligés d'allumer le chauffage très fort, au début, pour vraiment réassainir la maison, heu et maintenant, c'est bon. On baisse le chauffage mais heu, ouais, il fait quand même froid le soir, quoi, heu, c'est un peu, heu, c'est un peu embêtant.
D'accord. D'accord, ouais, ouais. Je je comprends parfaitement et effectivement, c'est comme tu le dis, hein, c'est quand même essentiel, hein, à à à la qualité de vie, à votre qualité de vie, hem, pour se sentir, quand même, heu, bah, bien, pour, heu, avoir quand même, heu, voilà, de une sorte de de de de bon de de bon vivre chez vous, heu, donc heu, je comprends parfaitement, hein, pourquoi, heu, voilà, tu tu as bien fait de venir m'en parler et d'a d'ailleurs, j'apprécie un petit peu la la confiance que que tu as envers moi pour me parler de ça, hem, la question que j'aurais aimé te poser, heu, maintenant, hem, c'est pour mieux comprendre d'un côté, dans le sens où, est-ce que ces 1 800 €, c'est la seu bon, alors, je me doute que c'est pas forcément la seule dépense mais est-ce que, heu, à côté, ça vous laisse, heu, du un peu de marge? Est-ce que vous avez potentiellement, heu heu, des des réserves d'urgence qui sont disponibles? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ça si c'est pas indiscret?
Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Mmh mh, ouais, c'est ça. Heu, ouais, oui, oui. Bah, oui, on a on a un peu d'argent de côté mais, heu, l'idée de cet argent de côté, c'est, heu, c'est de le coffrer pour plus tard, pour acheter une maison, pour, heu, enfin, pour investir, tu vois, pour, heu, on va dire, heu, au sens large, pour la retraite, quoi, hem, mais, heu, d donc, en soi, oui, on a les fonds mais quand même, tu vois, c'était, heu, bah, c'était un peu une réserve, heu, d'urgence donc bon, du coup, qui a été, heu, utilisée ce pourquoi elle était prévue, hem, mais heu, je m'en serais bien passé, tu vois, de sortir, heu, de sortir ces 1 800€ parce que, du coup, aujourd'hui, il y a plus de réserve de secours, heu, c'est quelque chose, heu, enfin, c'est cette réserve de secours, il va falloir la reconstituer
Tout à fait.
heu, donc heu, <sucks teeth> donc voilà, heu, c je veux dire on on a pu payer comme ça, heu, mais je veux dire il va falloir se serrer la ceinture maintenant, heu, pendant, heu, ce mois-ci et les mois à venir pour, heu, pour remettre ces 1 800€ de côté, quoi.
Exact. Ouais, effectivement. Donc si je comprends bien, les 1 800 € ont été payés, hein?
Ouais, ouais, ouais, ils ont été payés. De toute façon, on on pouvait pas se faire livrer si on payait pas. Donc heu, <chuckles> donc c'était, heu, c'était vite vu.
D'accord, OK, donc je du coup, maintenant, j'ai toute la situation en en main. Effectivement, je je comprends parfaitement. Alors, hem, du coup, heu, effectivement, j'ai peut-être, heu, quelques idées à te proposer par rapport à tout ça, si tu me permets? Hem, heu
Ouais, bien sûr, dis-moi. Je suis je suis complètement preneur de tes conseils.
Alors, pour le la 1re chose, tu disais que le chauffage coûte enfin, heu, c'était à peu près 1 %, heu, de, ouais, par jour, hem, de tes de tes dépenses. Heu donc, effectivement, ça ça représente, heu, quasiment, heu heu, c'est c'est presque, heu, 18 € par jour, sur les mille huit cents euros, si ça remplit un peu tout le tout le temps. Donc effectivement ça ça ça prend, heu, pas mal de choses. Donc heu, tu dirais que ces 1 800 €, hem, dépensés, ça pourrait vous durer combien de temps, si vous faites, heu, un petit peu, le chauffage tous les jours, heu, les l'eau chaude et cetera et cetera?
Par jour, ouais. I D'utilisation. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Bah, en gros, heu, je pense que c'est en gros, 1 800 €, ça va correspondre à notre facture de gaz sur l'année, heu, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, on vit dans une s région qui est quand même chaude, heu donc on va pas, heu, on va pas chauffer toute l'année. Heu, je pense que le chauffage, concrètement, heu, il il va être allumé, heu, là, bah, ça fait 1 mois qu'il est allumé et heu, il va sûrement être allumé, quoi? Heu, jusque fin février. Donc en gros, ça fait 3, hem, ça fait, heu, ça fait 3 mois, heu, 30 jours par mois donc en gros, ça veut dire qu'on va dépenser 90 % de la cuve pendant les mois d'hiver pour le chauffage et ensuite, les 10 % restants, c'est ce qui va servir à chauffer l'eau et le, heu et les plaques de cuisson, heu, pendant le reste de l'année. Parce que, ce ap apparemment, enfin, en tout cas, d'après l'agent immobilier, l'eau chaude et heu et le gaz, heu, de cuisson ça ça consomme rien du tout par rapport au chauffage. C'est vraiment le chauffage qui est, heu, qui est gourmand en en gaz.
D'accord. D'accord. D'accord, je comprends parfaitement et donc du coup, il y a peut-être, heu, j'ai une idée qui m'est venue. Alors, après il y a c'est toi qui va me dire si c'est une bonne idée ou pas, heu, pour économiser ces pourcentages qui coûtent quand même relativement cher, hein. 18 €, le pourcentage, c'est quand même pas pas rien. Hem, est-ce que tu penses que ça pourrait être une une bo une possibilité de, heu, tu sais, les les chauffages un petit peu manuels? Heu, tu sais, il y a des des sortes de petits chauffe-eau, heu, qui coûtent pas très, très cher, heu, tu sais, notamment, tu peux en trou ouais, voilà c'est ça! Donc heu, dans dans les pièces où vraiment vous en avez besoin, heu, tu vois, de alors peut-être que 1 ou 2, tu sais mais vraiment, heu, vraiment ce que vous avez besoin, pour, heu, vous économiser, on va dire, heu, quelques enfin, quelques pourcents, peut-être même jusqu'à une dizaine de pourcents. Mmh voilà, quand même, heu, 180-200 €, par là, pour, heu, anticiper sur l'année prochaine, pour avoir, heu, au lieu d'avoir à payer, par exemple, l'année prochaine, 1 800 €, bah, plutôt payer un petit peu moins. Comme ça, vous vous avez ces 180, 200, 300, en fonction de de ce qui est possible de faire, heu, dans, heu, votre cagnotte. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être une bonne idée?
Non, dis-moi, dis-moi. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, des chauffages d'appoint. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Beh, alors, c'est c'est une idée que j'avais pas, heu, que j'avais pas encore considérée, hem, bah, déjà, merci de de partager cette astuce, heu, parce que c'est vraiment pas quelque chose que que j'avais considéré. Hem, alors j'ai j'ai oublié te donner une information quand même, c'est que, dans le salon, on a une clim réversible, heu donc qui permet, quand même, de chauffer et typiquement, heu, le soir, heu, elle tourne à fond. Heu et à côté de ça, hem, bah, en gros, on est quand même un petit peu obligés de chauffer un minimum, heu, parce que, comme je t'ai dit, on ne on la maison a quand même eu un problème d'humidité par le passé. Heu, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas re retrouver parce que, voilà, une maison humide, c'est pas une maison saine, heu, hem donc heu donc on on se sent un petit peu obligés, pour l'instant, en tout cas, de chauffer un minimum, heu, à l'échelle de la maison, tu vois, pour, heu bah, juste pour que la maison soit saine et et on est déjà vraiment au minimum du minimum. Là, je veux dire, on on peut pas chauffer moins, parce qu'il fait déjà froid le matin quand on se lève, heu, dans la chambre et tout
D'accord. Mmh, je comprends. OK.
heu et on a, heu, on a le chauffage, enfin, la clim réversible qui tourne dans le salon. Heu mais c'est vrai que, par exemple, le bureau où on travaille, heu, c'est un petit peu compliqué, heu, enfin, dans le sens où il fait froid, quoi. Hem donc c'est vrai qu'un chauffage comme ça, ça pourrait être, heu, ça pourrait être une bonne, heu, une bonne idée, heu, histoire d'avoir moins froid, en tout cas, que ce soit moins dur pour le moral.
Je vois. Mmh, tout à fait et peut-être que la dernière idée, après je pense que c'est ce que vous en avez je pense que vous en avez déjà parlé avec, heu, avec, heu, avec ta femme mais ce serait par voilà, vraiment de prioriser les besoins, tu sais, qui sont essentiels et et tu sais, heu, reporter un petit peu les achats, heu, voilà, heu, qui sont, heu, non essentiels, tu vois? Après ça, je pense que vous l'avez déjà fait non?
Mmh mh. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, on essaye de faire attention. Heu, on se prive pas non plus, heu, dans le sens où on a pas que acheté des pâtes, heu, ce mois-ci. Mais heu mais ouais, en effet, on fait attention. On essaye de faire des activités qui coûtent, heu, rien, dans le sens, heu, aller marcher, par exemple et ça nous a permis de de bien économiser. Écoute, merci beaucoup, heu, pour, heu, déjà pour ton oreille attentive. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler et aussi pour tes conseils. Heu, ça me donne de bonnes pistes à explorer pour, heu, pour l'avenir.
Et bon courage à toi, en tout cas!